Eh bien, écoute, en fait, ça fait, heu, maintenant un petit moment, heu, enfin un petit moment, ça fait un peu plus d'1 an et 1/2, hein, que voilà, j'ai j'ai crée ma société dans le diagnostic immobilier donc c'est, heu heu, une profession où je vais chez les gens, heu heu, faire des diagnostics lorsqu'ils vont vendre ou mettre en location leur, heu, logement et heu, en fait, si tu veux, c'est assez délicat finalement de savoir si je fais les bien les choses ou pas bien. Puisqu'en fait, quand je suis sorti de formation, que j'ai obtenu mes certifications, donc ils m'ont donné le droit d'é d'exercer l'a l'activité et ben, derrière, en fait, tu es un peu lâché dans la nature. Heu, tu vas donc faire des des diagnostics chez les gens, hein, heu, dans dans plusieurs domaines, notamment l'électricité, l'amiante, le plomb le et et bien d'autres, heu, donc c'est des choses quand même assez sérieuses, hein. Il y a quand même une responsabilité par rapport, heu, et ben, heu, au vendeur et puis évidemment, l'acquéreur d'un logement, par exemple. Tous ces documents, ils vont chez le notaire, donc c'est des choses, heu, voilà, officielles qui sont, heu, qui sont assez importantes et malgré tout ça, et bien, heu, je je n'arrive pas à savoir, heu, malgré ma, mmh, voilà, ma, mmh, ma bonne foi, ma bonne intention de de faire correctement les choses. Je n'arrive pas à savoir si ce que je fais, ça correspond, si c'est bien, heu, puisqu'en fait, je n'ai aucun retour de personne. Une fois que je fais le diagnostic et bah derrière, je n'ai plus de trace, je n'ai plus de nouvelles de de ce qui en est fait donc heu, c'est hyper compliqué pour moi d'avoir un petit peu un bah, de réussir à continuer d'avancer, progresser là-dedans, heu, alors que je n'ai jamais de retour. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
D'accord. D'accord. D'accord. Ouais. D'accord. Heu, je vois complètement ce que tu veux dire et je peux je peux comprendre que ce soit un peu frustrant, voire déstabilisant, en fait, de de bah, de travailler, d'envoyer son travail et puis de qu'on te dise jamais si c'est bien ou pas parce que là, en fait, tu as un peu l'impression de travailler, heu heu, de de travailler à blanc parce que tu as jamais, heu, enfin, jamais, on te dit, hem, on te dit ce que, c que ce que tu as fait, c'est bien ou ou au contraire. Hem, donc tu m'as dit que tu avais ouvert ta société. Est-ce que pour que je comprenne mieux comment ça comment ça fonctionne, hem
Ouais.
tu dépends encore de l'organisme qui t'a qui t'a qui t'a formé ou il y a plus du tout de suivi de de leur côté, tu as tu as plus de comptes à leur rendre, heu, en en quelque sorte?
Ouais en fait c'est ça, heu, alors, heu, je dépends plus de, ben, plus d'eux hein, ils m'ont, heu, donné les certifications enfin que j'ai obtenu après avoir passé des des des tests hein, et après ça, bah, j'ai j'ai plus vraiment de de suivi. En fait, heu, j'ai un organisme hein, qui est censé, heu heu, tous les ans, heu, ben, heu, me permettre de continuer de travailler en actualisant ces certifications-là mais heu, en fait, heu, dans la réalité, tous les ans, ils vont venir me réclamer une somme d'argent pour gestion de dossier, et et finalement, je n'ai aucun suivi dans la réalité, et en fait, si tu veux, heu, ben, moi, dans la réalité, je continue d'avancer et de faire des diagnostics. Le problème, c'est que, mmh, en fait, plus ça va, plus je je stresse en fait de mal faire le le travail ou de faire des choses pas correctement si tu veux, puisque c'est quand même, heu, bah, des voilà, des des documents importants qui servent, heu, dans dans le cas de vente ou de location d'un logement, et en fait, si tu veux, heu, j'ai de plus en plus peur, et je ressens de plus en plus de stress par rapport à au si un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire qu'il y a un problème, puisque j'ai mal fait quelque chose et que je suis responsable de quelque cho quelque chose, heu, et et en fait, si tu veux, ça me stresse puisque moi j'essaye vraiment de bien faire. D'un autre côté, heu, j'ai j'ai jamais de retour, donc si tu veux, heu, je suis un peu dans un une situation où je, ben, je sais plus comment en fait, heu, réussir à, mmh, à avancer dans dans le boulot, heu, et et en essayant de bien faire. Si tu veux, sans conseil, c'est hyper compliqué quoi.
D'accord. Mmh. D'accord. Mmh mh. Ouais. D'accord. Mmh. Ouais, non, mais je effectivement, je je comprends. Puis le le stress que tu, heu, que tu évoques, il est, heu, il est absolument normal parce que tu es impliqué dans ton travail, et c'est vrai que, heu, si tu si si en fait tu sais jamais, hem, comment ça se passe derrière. C'est vrai que c'est compliqué déjà de, bah, de se rassurer sur ce que tu as produit. De savoir si, heu, ce que tu as fait, heu, bah, c'est c'était correct, c'était bien établi donc heu, c'est c'est parfaitement, heu, compréhensible. Est-ce que quand même, hem, quand quand tu envoies tes diagnostics, ça part directement chez la personne qui v qui vend le bien? Heu, ça part ch que chez le notaire? Qui c'est qui récupère ça, heu, tout de suite, heu, après?
Ouais. Ouais, tu fais une bonne, heu, remarque, heu, et effectivement, aujourd'hui, moi me mon fonctionnement, il est il est vraiment, heu, bah tant que j'ai pas d'appel, heu, bonne nouvelle en fait hein, donc, tant que personne essaie de me contacter, c'est comme ça que je le vis. Ben, c'est que probablement, heu, bah, c'est qu'il y a pas de souci par rapport à ce que j'ai fait, et effectivement, heu, moi, quand j'envoie les les diagnostics. C'est chez le vendeur donc heu, voilà, le le propriétaire d'une maison qui, heu, ben, m'appelle pour que je vienne réaliser des diagnostics chez lui, heu, donc, heu, voilà, je je fournis les diagnostics à cette personne et qui lui ensuite, en en cas de vente, heu, ben, il fournira ces documents, donc, heu, au futur acquéreur et heu, ça partira chez le notaire. Le notaire, heu, en, voilà, en toute logique, heu heu, contrôle qu'il y a bien tous les diagnostics, heu, obligatoires nécessaires, et puis, c'est tout quoi.
D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui, donc heu, en fait, il y a il y a personne qui peut te faire un un un feedback concret parce qu'en fait tu tu envoies ça à des gens qui s'y connaissent, heu, pas forcément, heu, voire pas du tout, je je suppose, et heu, et de toute manière, s'il y a un souci, d'après ce que je comprends, ça serait que enfin, ça serait quoi? Ça serait le l'acheteur qui verrait s'il y a quelque chose qui va pas?
Ouais. Ouais, tout à fait, tu as tu as parfaitement compris, heu, ça peut être un souci, par exemple, heu, admettons que je me sois trompé, heu, ben, sur la surface, heu, d'un logement, heu, on viendra me mettre en cause ou par exemple, heu, lors de la réalisation d'un DPE, hein, un diagnostic de performance énergétique si, par exemple, je fais une erreur, heu heu, lors de ce diagnostic et que je j'indique que le logement est, heu, en classe C alors qu'il est en classe D, on va pouvoir, heu, voilà, heu, me le reprocher, heu, également dans le cas où si, admettons, heu, je dois faire un diagnostic amiante et finalement, heu heu, par manque de de connaissances, hein, ou par, heu, voilà, heu, même si j'essaie de bien faire, si tu veux, j'ai j'ai il y a des choses, heu, que j'ai j'aimerais progresser si tu veux, mais vu que j'ai je j'ai pas non plus de personnes à qui demander de l'aide, j'ai peur, tu vois, que je je rate, heu, ou que je fasse une erreur dans un diagnostic amiante et que, ben, j'oublie ou que je n'arrive pas finalement à indiquer qu'il y a de l'am l'amiante quelque part alors qu'il y en a, heu, derrière ma responsabilité pourrait être engagée et et si tu veux, heu heu, c'est c'est c'est quand même, voilà, important, heu, qu'il y ait pas d'erreur à ce niveau-là donc ça ça me stresse et et j'ai personne, voilà, à qui, heu, tu vois, heu, bah, demander si ce que je fais c'est bien? Est-ce que je fais pas d'erreur, quoi?
D'ac d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Oui. Mmh mh. D'accord. Oui, parce que je pense que d'après ce que je comprends, il y a aussi un enjeu, heu, de, hem, judiciaire qui peut être, heu, engagé derrière en cas en cas d'erreur, heu, ça ça y est on on d'accord, ouais, je je peux comprendre que tu sois, heu, que que tu sois stressé et que tu saches pas trop où te où te situer. Heu, au niveau de l'organisme qui propose des formations, donc d'après ce que j'ai compris aussi, c'est principalement pour prendre ton argent juste pour renouveler, heu heu, tes certificats, mais est-ce qu'il y aurait quand même, alors peut-être pas, eux, heu, spécifiquement, je sais pas si, heu, il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y en a il y en a qui reproposeraient pas peut-être, heu heu, de repasser concrètement les certificats juste pour mesurer ton niveau? Ou d'avoir un système de tu sais, de tutorat ou de de mentors sur cette certaines visites que tu pourrais faire et avec, heu, quelqu'un qui pourrait t'accompagner pour, heu, te, bah, pour te rassurer et te dire si oui ou non, ton travail, heu, ce que tu es en train de faire, il est correct?
Ouais. Mmh mh. Ouais. Écoute, heu, c'est une excellente suggestion, hein, que tu fais et en plus tu as raison. C'est vrai que ça existe, hein, je je le sais, heu, par contre, ça coûte extrêmement cher. Heu, j'ai je m'étais renseigné à ce sujet-là, effectivement et heu, et en fait, heu, ben, c'est c'est trop cher, si tu veux, pour que je puisse me le permettre aujourd'hui, heu, la seule solution que j'ai, on va dire, trouvée aujourd'hui pour réessayer un peu, voilà, de, bah, de de de progresser, de voir si ce que je fais est bien, c'est d'essayer de me renseigner sur, heu heu, un groupe Facebook qui réunit, heu, beaucoup de diagnostiqueurs en France et et qui échangent, heu, sur ce sujet, hem, le le seul, heu, le seul petit problème là-dedans, c'est que c'est c'est un groupe où si tu veux, dans un milieu où tout le monde se connaît plus ou moins, c'est très compliqué de poser des questions librement, heu, sans être, heu, déjà jugé et puis aussi, heu heu, ça peut avoir peut-être des conséquences, si tu veux, heu, en en termes de business donc c'est vrai que j'ai énormément de mal à à oser demander, heu, publiquement sur, heu, sur ce groupe, même si c'est vrai que ça m'aide quand même pas mal quand je regarde les publications des autres à en apprendre sur le métier, tu vois? Donc c'est un peu la la meilleure solution que j'ai trouvée jusqu'à présent.
D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. Mmh. Après, peut-être pour éviter de de poser des questions, heu, sur, heu, sur un groupe et qui seraient visibles, heu, par tout le monde, est-ce qu'il y a pas des personnes dans le lot de de confiance à qui tu pourrais t'adresser directement en message privé sans craindre, heu, un jugement quelconque pour que tu puisses poser les questions, heu, quand tu as un moment de doute?
Ouais, ça, c'est une très bonne idée également. C'est vrai que j'y ai pensé et j'avoue que j'ai pas osé par contre le faire, heu, je connais personne, en fait, heu, personnellement à qui je pourrais demander ça. Les seules personnes que je connais, si tu veux, ce sont mes concurrents directs sur mon secteur et c'est hyper délicat. Enfin, bon, ce ce serait, heu, je pense, mal vu de le faire. Éventuellement, il faudrait que j'arrive à cibler peut-être quelqu'un sur ce groupe qui a l'air, heu, voilà, bienveillant et peut-être ouvert à à à m'aider effectivement et à qui, ouais, je pourrais demander si si peut être, ouais, il serait d'accord de de m'aider ou de répondre à à mes questions quand j'en quand j quand j'en ai. Ça, ça pourrait être, heu, ouais, une, heu, une bonne idée effectivement, ouais.
D'accord. Oui, n ouais. Ouais. Mmh. Et puis après, hem, aussi parce que tu disais, voilà, si vraiment il y a un souci, tu auras un retour et puis je pense que ce sera un retour, heu heu, voilà si si si en fait, il va y av il y a un suivi judiciaire derrière, si vraiment il y a quelque chose qui se passe pas bien, je je je je pense que tu tu le sauras. Alors évidemment, je je ne te le souhaite pas du tout, mais du coup, là où je veux en venir c'est depuis combien de temps tu fais ça? Heu, parce que s je pense que si tu as jamais eu d'appels particuliers ou de courriers, c'est que quelque part, comme tu disais au début, c'est que, heu, pas de nouvelles, bonne nouvelle et tu peux peut-être essayer de te rassurer avant de poser les questions à à éventuellement des gens en te disant que: «Bon, ben, effectivement, peut-être que j'ai pas de retour direct, mais que si on m'appelle pas et que je fais ça depuis, heu, X temps, c'est que tout va bien, que mon travail est est correctement fait».
Ouais. Ouais, c'est ce que j'essaye de me dire, hein, c'est c'est vraiment intéressant ce que tu dis puisque c'est c'est un peu la logique dans laquelle je suis en me disant: «Heu, ben, tant qu'on m'appelle pas, c'est qu'il y a pas de souci», hem, mais d'un autre côté, hem, vu que ça fait, bon, à peu près 1 an et demi là que je fais ça, hem, bah, depuis 1 an et demi, je fais les choses, heu et heu et j'y arrive v j'ai tellement peu de, hem, bah, de de notions par rapport à la qualité de mon travail, que c'est c'est mon seul indicateur de le fait de pas avoir d'appels, c'est vrai. En même temps, le les processus de vente et tout ça, sont sont quand même des processus longs, tu vois? Donc, heu, j'ai j'ai toujours peur que ça arrive malgré tout et et que parfois peut-être, heu, un dossier que j'ai fait il y a presque 1 an, tu vois, pourrait ressortir d'un coup et c'est vrai que ça, ça me fait souci. Donc, heu, voilà.
D'accord. Oui. Ouais. Bah essaye déjà de de de de de poser les questions à des gens qui te paraitraient bienveillants et qui seraient pas du tout sur ton sur ton secteur pour te rassurer et puis peut-être éventuellement, voir si les tu sais si les maisons que tu as diagnostiquées, elles ont déjà été vendues. Je sais pas si tu peux avoir un suivi et là, tu verras peut-être, éventuellement, que, bon, bah si c'est vendu depuis, heu, X temps, toi, tu peux peut-être te décharger de ça, en te disant que bon bah là, tout va bien, que tu as bien fait ton travail et que tu tu sais, heu, que tu sais ce que tu fais.
OK. Mouais. Ouais. C'est vrai et en plus, tu as raison effectivement, heu, j'ai déjà eu des agents immobiliers qui m'ont confirmé, heu ben que la vente a été réalisée, s'est bien passée. En tout cas, je te remercie vraiment pour tous tes conseils.